私の最近の悩みについてちょっと聞いていただきたいんですが、よろしいでしょうか？
あ、はい、もちろんです。
ありがとうございます。私は、あの、家で個人事業主をやってるんですけれども。
はい。
はい。基本的にはイラストレーターとして絵を描いてるんですね。
うんうん。はいはい。あ、そうなんですね。うんうん。
はい。はい。それで、こう、仕事として、ま、企業様から依頼を受けてか描いたりとか。
はい。
個人の方からの似顔絵とか、そういったことも、こう、請け負って、ええ、お仕事にさせて頂いているんですけれども。
うん、ふん。 はい。
ほん最初に、え、始めたきっかけとしては、こう、個人的なオリジナルキャラクターを作って、ええ、それを、こう、SNS に投稿するってところから始まってるんですよね。
ええええ。 あ、そうなんですね。うんうん、はい。
はい。 で、それがもう描きたい世界観で書きたいものをただ描くっていう楽しさがあったんですけど。
ええええ。
そこからこう、ま、ちょっとこうお仕事に繋がってきたので
うんうん。
個人事業主として、独立をして3年になるんですが
ええええ。
こう、最近仕事が、まあ、ありがたいことに忙しくて
はい。うんうん。
はい。結構、ま、結果的に言うと、自分が描きたいものを描く時間が取れなくなっちゃったんですよ。
ああ、なるほどなるほど。すあの、じゃあ、そういう意味でなんでしょう、あの、創作の時間がこうなかなか見つからなくなったなっていうかん確保とか難しいなっていう状況なんですね。
はい。 そうなんです。
うん。ま、ありがたいね、嬉しい悲鳴ではあるものの、ね、やはりもともと作りたいものがこうある方からね、とってみるとちょっともどかしいですよね。
はい。 はい。 そうですよ。
うん。
描きたいものを、えっと、描きたいからイラストレーターになったはずなのに、それができないっていうもどかしさですよね。
うん。 うんうんうん。 なるほどね。ちなみにその一日のね、大体スケジュールなんですけれども、あの、創作する時ってね、朝昼、え、夜ってね、どの時間帯がこう得意っていうか、どの時間帯にやってらっしゃるんですかね。うん。
はい。 うん、うん。基本的にまず、こう朝あ、家族がいるのではい、で、えっと、小学生と中学生の子供がいて
ええええ。 ああ、はいはいはい。
なので、ま、朝、こう、送り出してから仕事開始っていう感じなんですけれども。
うんうんうん。
ま、忙しい時は、ま、昼ご飯とかは適当にしつつ、でも、こう、朝の、まあ、8時ぐらいから、ええ、夕方の6時ぐらいまで
うーん。 うん。 はいはい。
を、基本的な、まあ、書く時間として、でも、まあ、忙しい時なんかは、さらに、こう、ご飯の後8時、夜の8時から、夜の、夜中の12時ぐらいまで書いたりすることもあって。
はい。 はい。 うんうん。
曜日としても、土日を休みってしてたんだけれども、なかなかそういうわけにはいかなくて
うん。 ああ。け。うーん。
で、土日も仕事にしたり、してしまっているっていう感じですかね。
ああ、なるほど。なんか、今ね、お話聞いてると、お子様がね、2人いらっしゃって、ま、小学生中学生っていうと、ね、色々と、なんかこうね、親としてサポートする必要があることって、それに時間もかなり割いてらっしゃるのかなっていう風にお見受けしたんですね。うーん。あと、あれですよね、家事とかも基本的にご自分でなさってるってことですよね。お家のこと色々と。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい、そこもすごい悩んでいるところで
うんうん。
お夫が、え、単身赴任中なんですね。
ああ、そうなんです、それ大変ですね。うんうん。
はい。だからこう、子供たちがそんなに手間はかからなくなったとはいえ
うーん。
あれでもやっぱりこう、もちろん栄養のあるものを作ってあげたいし
はい。
こう、ま、たまにはおやつなんかも手作りしてあげたいし
うんうんうんうん。
とはこう中学生にもなると勉強も難しいので
はい。
そのテスト勉強をもう見てあげたり、まあ、下の子だと一緒に外でサッカーしてあげたりとか。うん。
うーん。 うんうん。 あ、サッカーもではいはいはい、うんうん。
できる限り、子供を優先にしたいっていう気持ちがあるから
ううんうんうんうん。
ちょっとでも空いた時間ってそこに使っちゃうんですよね。
そうですよね。ね、だからあれですよね、その今お話聞いてると、できる限りね、お子さんがいる時はまあ、その家庭の時間を大事にしようっていうところで、そのそれじゃないところをね、創作時間に当ててらっしゃるとか、あと色々とね、あの依頼を受けてる仕事も含めて、イラスト描いてるのかなっていう風に、今聞いてて思ったんですね。うんうんうん。なるほど。ちなみにね、その、自分のこう描きたいものをこうね、やりたい時間ってね、どのくらいの時間、例えば週に確保したいなとか思ってるんですか？
うんうん。 はい。 はい。 はい。 うーん。 はい。 はい。 ああ。 そうですね。前はほぼそれを描くだけの時間でいちにち2、3時間、没頭して描けてたんですよ。
うん。 うんうんうん。
だから、 なあんできれば、そそれを書いてる時間って、自分の中でもすごく大事で。
うんうん。
私の絵を描きたいっていう気持ちを壊さないようにするために、ほんとはすごい必要な時間だと思ってるので。
うんうん。 うーん。
うーん、少なくても1日5分は描きたいなと思って。
は。5分、うん、切ないですね。うんうん。はあ。
うーん。あ、そうなんですよ。だけど、ま、描ける時はね、確かに急にまとまった時間取れたりすれば、そう、例えば子供の習い事に送って、その場で待ってなきゃいけない時って、例えば、あの、しなんだろう、ええ、がっつり仕事はできないから、そういった こう、パットを持って行って、そこで絵を描くとかできれば1時間とか描けたりするんですけど。
うん。 うんうん。 うんうん。 うんうん。 ああ、はいはい。
本当は没頭するんだったら、うーん、あの、乗ってくる気持ちもあったりするから、さんじゅっぷん、1日30分は確保できたらいいなとは思いますね。
ううん。 なるほどね。あのね、今の、その、習い事を待ってる時間帯ってね、おっしゃったんですが、ね、確かに、その、なんか、こう、ルーティーンの話だったらできると思うんですが、こう、ね、やっぱり時間に追われてると思いますしね。なんか、周囲の目とかね、色々とあるからなかなか没頭っていうところではね、ちょっと難しいと思うんですね、お話聞いてるとそうですよね。
うんうんうん。 はい。 うん。 はい。 うーん。 そうですね。
あと、えっと、例えば今、朝昼、まあ、夜ってあるんですけれども、ご自身として、まあ、こう、ま、得意ってか強い時間帯ってありますか？
はい。 ああ。朝は結構苦手でして
うんうん。
だからといって夜も苦手で
うんうんうん。
ま、昼ほんとに昼ど真ん中が一番生き生きと描ける時間だなと思ってます。
うーん、うんうん。 なるほどね。あの、そうですよね、おあの、昼間の時間帯だと、ま、基本的に平日はお子様もね、学校とかに行っていらっしゃらないし、ま、自分のね、こう、気持ちを、こう、落ち着かせたりとかね、あの、リラックスするってことも場合によってはできるってことですよね。
はい。 あ、うん、まさにその通りです。一番集中してできる一人の時間唯一の一人の時間ですかね。
ふん。 うんうん。 うーん。あの、例えばなんですけれども、あのね、こう常にこう色々とね、お仕事の依頼を受けたりとかね、あの、締め切りとかあったりとか、こうなんだろう、多分仕事のね、あの、入り具合も波があって、あの、色々と難しいとは思うんですが、ま、か必ずお昼時間って取りますよね、例えばランチの時間っていうかうん。あの、そこを例えば1時間とか、もう、フフィックスしちゃって、ま、ここは自分の時間っていう風に決めて、あの、ご飯をまあ、食べてね、さっき急いで食べちゃったりとか色々とあると思うんですが、ま、そこで例えば30分とかですね、あの、本当にこう真っ白な時間をこう入れておいて、そこを例えばうん、なんか好きなような、あの、時間帯にするっていうのはいかがですか？例えば。
うーん。 うん。 あ、そうですね。取りますね。 はい。 うーん。 ああ、確かに、お昼ご飯は絶対に食べるので、お腹空いちゃうから。
はいはい。
そこにもう最初から、各時間をプラス30分でルーティン化してくっつけちゃえば
はい。
結構、ルーティン化するしたものの動きに乗っかるっていうのは得意なんですよ。
あ、そうなんですね。うんうんうんうん。
はい、そう。だからこう、運動とかする時もそうやってちょっとなんだろう、いちいち、ご飯作る時は絶対スクワットするとか <chuckles> 決めてて
あ、工夫しうん、工夫してますね。はいはい。
はい。だから、そんなふうなノリにしちゃえば、私の中でこうやりやすさが生まれるので、それはちょっと盲点でした、昼ご飯にくっつけちゃうっていうのは。うんうん。それは、良さそうですね。
うんうん。 あ。うんうん。 ええ。 あ、ほんとですか？うんうんうん-うん。あ、それはなんかちょっと、今ね、あ、良かったかなと思いました。はい。ね。お話聞いてるとどうしてもこう、朝とね晩はほんとに忙しいと思いますし、ね、週末もなかなかね、入れるのってあれなんでね、やっぱ平日のその辺をまずっていう感じはね、しますね。はいはい。うん。うん。
はい。 はい。 う、うん。 うん。うーん。いいですね。や、絶対お昼ご飯は、ぬ欠かさない人間なので。食べるのが好きなので。
うんうんうんうん。
ここにもう、好きな絵もくっつけちゃえば絶対強制的にとるから、すごく良さそうなのでもう明日から早速それやってみようかなと。ここまで、うん、具体的に浮かんできましたね。えっと。はい。はい。
うんうん。 あ。 あ、ほんとですか？それは良かったです。はい。うんうんうんうん。そうですね。はい。あと、あれですかね。えっと、自分の中で、もう、つき作りたいものをこう、描くっていうところで、何かこう、例えばなんだろう、うん、こういう目標とかそういった形で、こう何か入れ込むってことまではしなくても大丈夫な感じですかね。もう、時間を確保できれば、もうそれで大丈夫って感じですか？うん。
はい。 あ、そうですね。 うん。もう、描きたいものは多分無限に浮かんでいて、こう、溜まってる状態にはなってるので
<laughs> うんうんうんうん。
時間さえ取れれば、そこにす多分集中していけるし、それができその時間がちゃんと確保できれば、多分日々の仕事ももっとはかどると思うんですよね。
うんうん。 うんうん。 うんうん。 あ、なるほどね、そうですよね。うんうん。<clicks tongue>
はい。はい。ってなれば、ま、子供への時間を使うっていうのにも、たぶん気持ちよく移行できるような気がするので、なんか、そこ1つ解決できると、全体的に、こう、い1時間いい感じに時間を使えそうな気がしました。
うんうん。 うんうんうん。 あ、ほんとですか？それは良かったです。聞いてて。はい。はい。
はい。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
うんうん。
はい、で、私の気づかない点に踏み込んでいただいて、も、ほんと素敵なアドバイスありがとうございました。
いいえ、とんでもないです。今ね、お話聞いていて非常にね、あの、毎日、あの、色々なね、あの、家庭とお仕事とね、あの、両立しながらね、本当頑張ってらっしゃる、あの、こともよく伝わってきましたし、あの、本当にね、もうご自分をね、褒めてあげていただいてね、あの、ぜひね、あの、創作好きな、あのね、作品ができるようにね、あの、充実な日々ができるようなこと、充実した日々が送れるようなことをね、あのお祈りしておりますのでね。はい。うん。
はい。 うん。 はい。 ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。
ね。 え、こちらこそ、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。